ま、ある程度ね、1日3時間がこう、1か月続くような形だったら、ま、自分の時給がね、2000円ぐらいだとして、ま、もうちょっとね、高くてもいいと思うんですけど。あの、まあ、例えばその2000かける3時間で、えっと1日6000円ですよね。で、6000が1か月で30かける30にして、ええ、みたいな感じの計算方法って、いかがですか？
はい。うん。 うんうん。 なるほど。それはすごく、私にはとくゆう得だし、良いわよ、あの、私は、あの、分かりやすいんですけど。それをあの、クライアントに、そのままぶつけても
うん。 うん。 うん。 ああ。あ、なんかね、あの、一般的な面としては、クライアント側っていうのは、ほんとにいくらに設定したら、わからないっていうのがあるので。あの、ね、あの、自分からね、この時間で、このええと、この内容ですと、ええっと1か月何時間かかるので、自分の時給がこうだとして、っていう風に説明すると、相手も、あ、なるほどってわかってもらえるパターンがね、多いみたいです。うんうん。
ああ、なるほど。 ああ、なるほど。 あ。 あ、そうですね。私いつもなんかこう、目の前にこうなんか、人参ぶら下げられたみたいに「あ、できます、できます」みたいな感じで、あの、やってたので。ええと、あの、で、それからなんか、こう、お向こうがこう、いろいろあの、こ小難しいって言い方はあれですけれども。かんしちめんどくさい条件とか、出してきた時に、こう、最初にできますって言っちゃったから、ちょっと断れねえな、みたいな感じで「ええ、やりたくないけど、でも受けよう」みたいな感じに、なっちゃうことが多かったのでありますかね？なんか、あの、でも他のね、あの、フリーランスの友達は、かなりスマートにこう、ま、実績があるっていうのも、あるんでしょうけれども。あの、受けたりこう、なんかこう、条件条件闘争じゃないですけども。あのネゴシエーションを、きれ綺麗にして、ちゃんと上げてるので。うーん。うーん。
あ、ううんうんうん。はい。 うんうん。 あ、なるほど。 ああ、うんうんうんうん。 あ、なるほど。いや、ありますよね。なんか結構、あるあるですよね、うんうん。 はい。 うんうんうんうんうん。ううーん。 うんうんうんうん。はい。 なんかこう、ま、相手のね、クライアントの方で結構、あの、企業というかサラリーマンの方が、多いじゃないですか。
そうですね。企業の方が多いと思います、うん。
あの、あの、そういう やっぱね、そういう方ですと、あの、時給っていう風にの考えをね、あの、書いておけば、あの、割と納得はしやすいんじゃないかな？っていう印象ですよね。